Bene, bene, mhmm, sai, mhmm, mhmm, oggi è stata una giornata un po' strana, ehm, perché, mhmm, ho avuto un po', sai, quelle sensazioni di quando parli con una persona però mhmm, cioè ti rendi conto che dall'altra parte non mhmm, non non non ti stava ascoltando, non è una bella s s non è una bella sensazione, mhmm, perché magari tu ti impegni nella ne ne nell'argomento, e ti impegni nell' esporre, no, tue i tuoi pensieri, poi dall'altra parte, mhmm, non lo so, sembra che, no, non ci sia e e riscontro.
Mh. Ah, beh spiacevole. No, per niente. Mh-mh. No, beh, è una situazione orribile, ma stavate parlando di qualcosa di non so, magari un argomento un po' spinoso, era proprio un parlare del diciamo del tempo, quello small talk, un po' un po' così.
<chuckles> No, no, mah, mhmm, <smacks lips> no, stavamo eravamo così a chiacchierare, a prendere un caffè, ehm, così ci stavamo raccontando un po' di cose ehm, o, mhmm, non lo so se magari l'altra persona, dall'altra parte mhmm, sì o non è interessata particolarmente oppure magari aveva altri pensieri per la testa. Ehm, mi viene in mente, mhmm, una una frase, no, che dice che, ehm, parlare è un è un bisogno e saper ascoltare è è un'arte, che non è facile saper ascoltare, no, tu cosa ne pensi?
Okay. C'è un po' di disinteresse. Mh. Assolutamente no, son d'accordo, nel senso che sì, effettivamente è un'arte parlare uno parla anche per sfogarsi, ma non sempre ha bisogno
Parlare si parla, ma cioè di di tutto, per tu tutto il tempo che vuoi, no, volendo. E
Mh. Ma poi ascoltare è anche difficile di per sé, eh.